آآ بُصّ أنا كان عندي مشكلة كده، وكنت محتاجة نصيحتك تقول لي أعمل إيه، في الإحساس اللي أنا فيه والإرهاق، وحاسة كده باحتراق كده من من كتر ما أنا يعني باشتغل وقت طويل أوي، وبقى عندي ضغط كده في المهام بتاعة الشغل، فما بقيتش عارفة أبدع، وبقيت على طول عصبية ومخنوقة، فمش عارفة أعمل إيه في الموضوع ده، يعني محتاجة نصيحتك بجد.
بُصّي هو طبيعي جدًا مع الشغل ال الزيادة over، وعمل وساعات العمل الover برضه، وكمان ضغط المهام، طبيعي أنتِ تحسي إنِّك يعني تعبانة، الطبيعي تحسي بإرهاق، يعني أنتِ طبيعية جدًا، وما فيش أي مشكلة تجاهِك خالص، بس خلينا نفهم أكتر مثلًا، يعني طبيعة شغلِك إيه هي؟ ومثلًا بتنزلي قد إيه، كام ساعة يعني؟ يعني فهّميني أكتر.
امم. هو طبيعة شغلي مكتبي، يعني شغل مكتبي، وباقعد في الشركة 8 ساعات شغل، وفي ساعة في النُص لازم إجباري هي break ف9 ساعات، وطبعًا باخد بقى مواصلات يعني يوم ما الدنيا تبقى سهلة أوي، تبقى ساعة ونص، بس الnormal ساعتين رايح وساعتين آه، ساعتين رايح وساعتين جاي، آآ ف بارجع بقى يا دوب بقى نتغدى، وأكون مجهّزة الأكل مثلًا قبلها ومش عارفة إيه، آآ أقعد بقى أشتغل عندي شغل كده تاني freelance، ممكن أقعد فيه كام ساعة، فالموضوع بقى ممكن باوصل كده لحد الساعة 01:00 تقريبًا يعني.
آه وفي مواصلات كمان. تمام. يعني أنتِ كده بتدخلي في يوم حرفيًا مليان يعني مهام، غالبًا ما فيش راحة ليكِ خالص كده، يعني هو كده ال اليوم مضغوط جامد، فطبيعي جدًا إنِّك تحسّي إنِّك مُرهقة وإنِّك تحسّي ب يعني ب يعني احتراق داخلي كمان، واللي هو ما فيش راحة نفسيّة ولا جسدية كمان، على ال على الم على اليوم اللي أنتِ بتقوليه ده، فطبعًا صعب جدًا. خلّينا طب نتكلّم أنتِ حاولتِ تعملي إيه طيّب يعني، بدايةً من شغلِك حاولتِ تنظّمي وقت شغلِك إزاي؟ بحيث إن أنتِ تخلّصي الل يعني أي mission أو أي مهمّة وراكِ بسرعة، بحيث إنِّك مثلًا يعني نظام شغلِك ما عدّلتيش في طريقة شغلِك، أو طريقة ت تقضيتِك لساعات العمل، بحيث إنِّك تبقي يعني توفّري راحة لنفسِك أو أي حاجة، يعني ما عملتيش أي حاجة كده تساعدِك شويّة؟
لأ، خالص، تقريبًا. آآ هو ما فيش، يعني هو ال8 ساعات، لازم أكون باشتغل فيهم، ما ما فيش راحة فيهم، ما ينفعش آخد فيهم راحة، لأ هو الساعة بس البريك اللي في النُص، هي دي الراحة الأساسية يعني، لو مُجهدَة بقى أوي والشغل كان فيه ضغط عصبي ونفسي، يعني ساعات بيدّوا لنا نص ساعة كده wellness ن نفُك بيها عن نفسنا.
فهمتِك. دي زيادة عن الساعة الأساسية بتاعتِك.
آه، بس ده على حسب يعني آه، على حسب ال الstress في العمل يعني.
هو أنتِ أص آه. طيب ما جربتيش أي حاجة مثلًا تنظيم جدول أو مثلًا حتى في الساعات بتاعة شغلِك الأساسية دي ما جربتيش مثلًا إنِك تشتغلي مثلًا نص ساعة وتاخدي 5 دقايق راحة مثلًا؟ يعني كتجربة يعني، إنِك برضه بتريحي نفسِك داخليًا كده ونفسيًا بتخرجي عن مود الشغل دقيقتين وأنتِ قاعدة في مكتبِك عادي أو ممكن في نف يعني حتى و أنتِ قاعدة على خ الكرسي ما تتحركيش، مجرد إنِك بس تفصلي شوية، تغمضي عينِك، يعني ما جربتيش أي حاجة زي كده؟
إمم، بصراحة ما جربتِش لأن هو طول ما أنت الجهاز مفتوح، المفروض بيبقى الشغل بينزل لك أوتوماتيك، ف ولو والشغل بمواعيد، يعني كل task بميعاد مُعيّن لازم يخلص فيه، لو اتساب عن الميعاد ده بيظهر للمديرين إن في مشكلة وال إن أنا ما عملتش الشغل بتاعي، فالtask بيقع. فلأ، ما ينفعش، ما فيش هو البريك الوحيد اللي ممكن آخده الساعة أو آه، لأ، ما ينفعش، طول ما أنا فاتحة ال الجهاز قدامي ما ينفعش. المسموح بس الساعة وساعات بقى من كتر الضغط يعني بناخد wellness بقى نص ساعة.
مش مسموح من الآخر. إمم. طيب ما جربتيش مثلًا ت تتعاملي مع آآ مثلًا مهامِك كأولويات شويّة، يعني ما تضغطيش نفسِك شو يعني ما تضغطيش نفسِك direct كده في كل حاجة، أنتِ بتقولي بتروّحي من شغلِك، بيبقى عندِك شغل تاني، وبيبقى في كمان تجهيز أ أمور البيت ومش عارف إيه، فطبعًا كل ده ضاغط يعني ضاغط كلّه كده ف ورا بعضه، فطبعًا أنتِ يعني يعني ما فيش وقت للراحة أصلًا النفسيّة بالنسبة لِك خالص. فاط يعني أنتِ ما جربتيش تضبّطي جدولِك، أو مثلًا حاجات البيت حتّى تخرجيها من آآ جدولِك اليومي، بحيث مثلًا تبقي عاملة جدول مثلًا، أو عاملة أي حاجة، أو مجهزة أكل كذا يوم ورا بعض؟
إمم. والله ساعات باعمل كده، بس أصلًا حتّى حاجة البيت بقيت مقصرة فيها جدًا، لأني فعلًا حرفيًا ماعنديش وقت، وأوقات كتير باقوم طالبة أكل جاهز، لإن أنا ما عنديش طاقة إن أنا أعمل أكل، حتّى مثلًا أنا أجازتي أنا و يعني أكلي أنا وجوزي أنا و أجازتي أنا وجوزي قصدي مختلفة عن بعض، يعني عاملينها، بحيث إن أنا أبقى يومين وهو يومين، ف آه يبقى هو يشيل في يومين، وأنا أشيل في يومين نخفّف عن بعض المسؤوليّة شويّة، آآ بس مش عارفة صراحة حاسّة إن أنا مُنهكة جدًا، لأني حتّى في أيّام الإجازة بتاعتي، باعمل حاجات كتير جدًا، أخلّص بقى الشغل البيت، وأعمل أكل يكفّي كذا يوم، آآ مع الشغل بتاع الfreelance بتاعي، فحرفيًا أنا يعني اكتشفت كده، إن أنا بقى لي زمن أنا ما باخدش أجازة، يعني حرفيًا ما ليش وقت أجازة خاص بيّا خالص.
ممتازة الفكرة دي. إمم رخمة، رخمة الحركة دي. إمم. طب ما ده غلط طبعًا. لأ، ده غلط طبعًا ده. يعني أنتِ كده ب عارفة اللي هو إيه، بب يعني بتحرقي نَفسِك، وتحرقي طاقتِك كمان. أنتِ ما فيش أي طاقة. طب ما بتعمليش أي حاجة ترفية عن نَفسِك، ما فيش هوايات بتحبّي تعمليها؟
ما أنا عارفة بقى. لأ خالص، ما باعملش أي حاجة لنفسي. يعني أنا حتّى كنت باحب مسلسلات معيّنة، فما بقيتش أعملها هي كمان يعني.
<chuckles> ما طيب، ما أنتِ كده داخلة في زون إن ما إن أنتِ مثلًا بت بتعاني وبس. يعني ما فيش أي حاجة تبسِطِك، أو تريّحِك على الأقل. فنحاول بقى نضبّط كده كام حاجة. يعني مثلًا ابدئي بإن أنتِ فعلًا لازم تبقي عندِك أيام أنتِ free فيها من أي حاجة في البيت. يعني مثلًا زي ما قُلنا مثلًا تستخدمي بب مثلًا برامج مثلًا، إن هي بتاعة الأكل الجاهز، ويكون أكل صحّي، بس أهم حاجة، إن أنتِ بتتكلّمي في إن أنتِ عايزة كمان طاقة كويسة. فالطاقة الكويسة يعني جاية من أكل صحّي.
بالظ إمم. لأ، مهو الأكل الصحّي ده برضه <laughs> ما باعملوش صراحة.
فم لأ، يعني بتاكلي من برّه كتير طيب؟ ما أنتِ ممكن تكوني برضه
آه. مُعظم الأكل من برّه، بس عارف ما بابقاش في طاقة. يعني هو بُص مثلًا يومين أعمل فيهم مثلًا أكل يكفّي كذا يوم، ومثلًا 3 أيام في الأسبوع، أو 4 أيام، ممكن أجيب أكل جاهز.
فهمتِك، فهمتِ. طيب يعني أنا شايف إن أنتِ مثلًا يعني ما جربتيش أي حاجة خالص، فممكن نبدأ بقى بحتة الجدول، إن إحنا فعلًا نضبط نضبط جدول كده ل يعني مواعيد الشغل، تبقي عارفة إن أنتِ مثلًا بتخلصي إمتى بالضبط، مروّحة مثلًا لازم تحطي كذا وقت مُعيّن كده آآ للبيت، ووقت مُعيّن لنفسيتك أنتِ كمان، لأن أنتِ طبيعي هتبقي كده م يعني ما فيش أي راحة وما فيش أي إرهاق وما فيش أي حاجة كمان تفكِك كنفسيًا كده وتبسطِك نفسيًا. فلازم نلعب على الحتة دي بقى، يعني ما جربتيش بقى مثلًا تعملي مثلًا شوية تمارين كده في البيت مثلًا؟ تمارين إسترخاء كده اليوجا مثلًا؟
امم. بصراحة لأ، ما جربتش قبل كده خالص.
طب أنتِ أنتِ كده ما بت تعمليش أي حاجة فعلًا تضبُطِك أو تروقِك نفسيًا.
<laughs> ما عنديش وقت إن أنا أفكر في نفسي صراحة مش هاكذب عليك، بس أنا لقيت نفسي فجأة واحدة انهارت بقى. يعني أنا حرفيًا جسمي بقى صحيًا بدأ يصرخ يعني آآ ضغطي على طول عالي، بقى عندي مقاومة أنسولين، آآ بقى عندي مشاكل صح
يعني أنتِ آه، أنتِ كده كمان امم، دخلتِ في zone صعب.
آه، فالموضوع بدأ يخُش بقى في إن مش بس stress نفسي لأ، ده جسدي كمان يعني بدأ حاجات تظهر كتير الفترة دي من كُتر الضغط.
طيب بالنسبة لنومِك، آآ نومِك عامل إزاي طيب، متلخبط والّا كويس والّا إيه؟
<chuckles> موضوع النوم ده مشكلة. آه، نومي مقطَّع يعني مش ما بانامش نوم عميق، وبانام مثلًا الساعة 01:00 باصحى الساعة 06:30 كل يوم. يعني، وبيبقى مقطَّع معظمة.
لأ ده، ده صعب ده، قليِّل كمان، أنتِ كده ما أظنش إن أنتِ في الساعات اللي أنتِ قلتيها دي ما فيهاش باين 5 أو 6 ساعات نوم.
فلأ، ده كده أ أقل من الrange اللي يخلّيكِ أصلًا مبسوطة، أو يخلّي جسمِك فايق على الأقل. ده طبيعي غلط جدًا. طب ده سببه إيه يعني، إيه اللي يخلّيكِ تسهري للساعة 01:00 طيب؟
أنا حاولت. امم. ما هو أنا مثلًا باروَّح بيتي على الساعة 21:00 م على ما نبدأ ناكُل نخلَّص مثلًا على الساعة 22:30 مثلًا، أبدأ بقى إيه، من 22:30 آآ أشتغل بقى ساعتين 3 أنا باروح في النوم فيها 01:00
آه بالضبط. فهمتك. ف ونعيد اليوم فنعيد نفْس اليوم ده تاني يوم. بالضبط كده.
كل يوم، هذا ده بُص، ده الجدول بتاعي كل يوم من 06:30 عشان ألحق الفجر قبل الشروق بقى وأولادي ينزلوا المدارس والليلة بقى تبدأ بتاعة
امم. بس أنتِ
وأبدأ بقي أنزِل شغلي والحاجات دي تبدأ.
أنتِ طب ما جربتيش تقلّلي مواعيد شغلِك؟ لأن أنتِ كده يعني في ضغطين في شغل يعني حاجتين بتعمليهم، والشغل ممكن بتاع الصبح ده، ممكن لو ينفع تقلّلي في ساعات عملِك، يعني ده هيبقى أظن كويس. فأنتِ ما جربتيش تعملي حاجة زي كده، بحيث إن أنتِ توفري لنفسِك ساعات راحة أكتر؟
مش مسموح، يعني حتى بقيت أحاول آخد إجازة، خدت فترة إجازة وقّفت فيها الشغل خالص، بس خلاص أجازاتي خلصت. آآ فعلًا حرفيًا، عارف أنا لو مثلًا متأكدة إن الشغل ال-fr الfreelance ده استمر معايا، أو إن هو حاجة ثابتة أنا كنت استقلت. آه بس مش عارفة يعني، مش عارفة إيه الحل كده.
كنتِ هتعتمدي عليه، آه فهمتِك. طيب خلاص خ خلاص إحنا نحاول بقى نإيه، يعني أنتِ تحاولي مثلًا يعني تجربي كده إنِّك تزوّدي وقت راحتِك، هنبدأ نفكر كده إيه الحاجات الأس اللي مش أساسية في يومِك، تبدأي تشيليها تاته تاته، بحيث إن أنتِ فعلًا تزوّدي وقت راحتِك في يومِك، يعني مثلًا لو تقدري توفري وقت في مواصلاتِك، أو وقت مثلًا وأنتِ عامةً اللي هو بين الشغل وبين إن أنتِ ترجعي البيت ده، أي وقت يعني بيضيع في أي حاجة مش مهمة تقدري توفريه، ابدأي اعملي كده طبعًا، بحيث إن أنتِ ت يعني تب تبدئي فعلًا تلاقي وقت لنفسِك أنتِ، تخلّصي أكلِك بسرعة، كمان نبدأ مثلًا في الweekend بتاعتِك، تعملي مثلًا أكل ليومين، 3 قدّام، بحيث إن أنتِ اليومين 3 دول هتروّحي من شغلِك تبقي مثلًا free، كمان ممكن تعملي حاجة أحسن بقى، لو يعني ويا ريت تعمليها، إنِّك مثلًا تجرّبي آآ تفصلي خالص مثلًا من شغل الonline ده في أيام معيّنة، بحيث إن أنتِ تلاقي فعلًا ساعتين ليكِ بالليل كده زيادة في النوم، فاهماني؟
امم. آه فاهماك صراحة، ما جتش في دماغي الأفكار دي، يعني بصراحة فكرة حلوة، يعني ممكن أنفذها، هاحاول، يعني ربنا يسهّل.
ونزوّد بقى المرونة في الجدول بتاعِك، يعني حاولي تزوّدي مر مرونة جدولِك اليومي كده، بحيث إن أنتِ إيه، آآ، يعني زي ما قُلت لِك، ما تضغطيش نفسِك وتلاقي وقت لنفسِك من الآخر. تيجي ف تيجي برضه في وقت في نص الأسبوع كده، شوفي أنتِ حاجة بت بتحبيها أو مكان بتحبي تروحيه، روحيه، يعني ابسطي نفسِك، بحيث إن أنتِ فعلًا ما تبقيش دايمًا إرهاق وبس، فاهماني؟ يعني ما تبقيش دايمًا ضاغطة على نفسِك وبس.
امم. آه فاهماك، بصراحة يعني الكلام معاك جميل وريّحني، والأفكار اللي أنت قُلتها لي كلها أفكار حلوة جدًا، وهاحاول أنفذها بقدر المستطاع. أنا بجد متشكرة ل
أتمنى، أتمنى. أنا أش أنا أشكرِك إن أ أنا مبسوط إن أنا اتكلمت معاكِ كمان، العفو.
شكرًا أوي. شك